Mm, so maganda rin pala 'yong gano'n 'no na schedule na, ah, <smacks lips> pasalamat nala I mean parang blessing na rin na uhm, naiintindihan ng company and ikaw uhm, nagagawa mo yung tungkulin mo. Actually, ano eh, juggling talaga 'yong oras bilang isang, ah, <smacks lips> magulang tsaka employee 'no, na parang nagluluto ka pa yata, 'no? <laughs>
Oo, talagang kailangan talaga maging wise.
Eh, nagluluto ka ba or parang um, i parang one one one-time big time yung lu preparasyon niyo nung pagkain?
Hmm, actually hindi. Nagluluto kami ng morning, lunch, and dinner so, thrice a day, talaga.
Ah, ganun. Grabe oh. Sobrang, ah, nakakapagod din 'yon ah, at tsaka hindi rin biro yung ganung setup kasi, ah, mat 'di ba matagal din 'yong preparasyon ng pagkain. Yung yung anak mo, 'yong mga anak niyo, eh, uhm, medyo malaki na ba, nasa school na ba, ganun or parang babies pa?
Hmm, kaya nga. <chuckles> Uhm. Ano naman na sila, malalaki na sila. Kasi nasa elementary ano na sila, so nas yung isa is grade 6 and then yung isa is nasa grade 2.
Mm. Ah, okey. Mm. Ah, okey. Tapos nakakatulong naman sila sa gawaing bahay, ah, kapag may kailangan ka na i-utos na puwede naman silang utusan, walang dabog-dabog?
Oo. Nauutusan naman sila, kasi malaki naman na sila. Kaya naman na nilang gawin yung mga small task.
<chuckles> Mm. So walang dabog-dabog naman?
<laughs> Oh karaniwan naman yun minsan talaga. <laughs>
<laughs> May ganun 'di ba? <laughs> So 'yon. Uhm, sobrang commendable at kapuri-puring mga ginagawa niyong sakripisyo, di ba? Lalo na na, ah, magja-juggle kayo sa magja-juggle kayo ng oras, lalo na yung bawat mealtime maghahanda kayo ng pagkain 'di biro yun, ah. Pero uhm, sana uhm, kapagka ang mangyayari sa'yo in the long run ah, alam mo ah, uhm, magkakaroon tayo ng burnout eh, di ba? Na mamaya hindi tayo makapag-function ng maayos pero, sa pagitan ba ng uhm, parang shift kumbaga parang shift na rin 'yon, eh. Ah, meron kang morning tsaka afternoon, naisisingit mo rin ba 'yong pagpapahinga?
Mm. Oo. Mm.